Oye, y quería preguntarte, ¿qué opinas de mezclar idiomas en una playlist compartida?
Uy, mira, para mí es muy normal es muy normal, entonces creo que está súper bien, eh, creo que digo, depende con quién la estés compartiendo, pero, eh, a mí sí me gusta, o sea, me gusta escuchar, yo la verdad consumo en español y en inglés, más en inglés que en español, pero por ejemplo, mi novio sí consume mucho en español, entonces, cuando salimos cuando salimos tengo que combinar lo suyo y lo mío yo estoy yo estoy acostumbrada, pero sí, o sea, a mí sí me gusta, estoy totalmente de acuerdo en en escuchar, lo mejor de 2 mundos. Sí
Ah, okey. Todo revuelto. ¿Y no te pasa que cuando b cuando sale así de que estás escuchando una canción en inglés y de la nada te sale una en español, no te distrae de que cambia el idioma entre canción y canción?, ¿nunca te ha pasado eso?
Creo que no me distrae tanto el idioma, me distraen los géneros, porque de repente podemos escuchar una canción, no sé, por ejemplo, una canción pop en inglés súper movida y de repente sale un corrido en español, entonces, como que ahí ahí cambia un poco más el género pero no, mira, lo que pasa es que vivo en frontera, o sea, soy de México, pero vivo en frontera, entonces, pues, desde muy chiquita consumo el inglés y mi novio, eh, pues, es como igual, o sea, de que él es de él es de México, pero ha vivido en Estados Unidos, también vive aquí en la frontera, entonces, como que tenemos ya muy acostumbrados o muy adoptados el escuchar la música en ambos en ambos idiomas, entonces, ya nada más es como de: "Oye, ¿qué canción es esa?, o, ¿quién la canta?", este, o, "Esa no me gusta, quítala", <giggles> pero, eh, no, o sea, así de que confusión o que digamos, ay, está raro que cambie de idioma a idioma, la verdad es que no, ya estoy muy acostumbrada a eso.
Ay, sí. Idiomas, ujú. Pero ya quitando eso también de que a ustedes dos les gusta el mismo género de música, no batallan por eso, aparte de los idiomas, porque, pues, puede que a ti no te guste a lo mejor un género que él escucha, y y lo dejas porque: "Ah bueno, pero, pues, para no quitárselo", pero que no te guste tanto a ti.
Ay, yo sí se las quito. <laughs> Yo no me o sea
Ah, ¿en serio? Sin vergüenza, así de ta <chuckles>
Sí, o sea, a veces hay veces que sí, o sea, él él tiene, por ejemplo, a él le gusta mucho, eh, como estos de en o sea, en español, como de esta banda, como de los Enanitos Verdes de Maná y todo eso. Y a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta ese tipo de canciones, ese tipo de de, pues no sé si el género, o pues vaya, pues, esas bandas. Y hay veces que sí le digo que nada más que ponga 1 o 2, y luego ya es de: "Ya quita quita tu mugrero y pon lo mío", ¿no? De que: "Pon lo que nos gusta a los dos", pero a veces sí le dejo de que ponga una que otra canción y luego ya, ya lo lo bueno. Claro, porque luego también voltea a verme, pero luego también yo le digo de que: "Vienes todo el día de estar en el carro, o sea, todo el día de escuchar tus canciones, pues, ya cuando estamos juntos, pues, déjame escuchar las mías, ¿no?". O sea, de que que a fin de cuentas también a él le gustan. Entonces digo: "Pues no pasa nada. Después escuchas las tuyas de nuevo". <chuckles>
<chuckles> ¿En serio? Para que no diga que eres mala. Ah, pues fíjate que también me ha pasado a mí, pero yo creo que no batallo en esa parte porque, bueno, cuando voy en el carro con mi esposo siempre es de: "Ay, pon lo que pon lo que tú quieras, pon tu lista". Y él le le va gustando lo que yo voy escuchando, porque él nunca es de buscar nada de música, solo lo que yo le pongo y por eso no batallo en esa parte. Pero en lo que sí batallo es de que se quede conectada, a veces que dejo conectada mi Alexa y la usa mi mamá o algo, y ahí está mi cuenta, y me cambia la música en el carro y me empieza a salir que Rocío Dúrcal y yo de: "Ay, no" y una batalla para que regrese mi música de: "Deja ahí". <laughs>
Ujú. Ajá. <laughs> <laughs> Oye, creo que lo bueno de eso, o sea, es que, por ejemplo, no sé cómo funciona, o sea, el el como el algoritmo de de la Alexa o cómo influye en tu en tu playlist que uses, pero creo que la ventaja que yo tengo en ese aspecto es que, o sea, él tiene, por ejemplo, usamos Spotify, es como que él él tiene su cuenta y yo tengo la mía. Entonces, aunque él escuche sus canciones, este, pues raras, o sea, no sé, no se vienen como a mi playlist. Ajá, sí, porque digo: “Ay, no, yo no”. O sea, hay veces que sí escucho canciones de él y yo digo: “¿Por qué?”. O sea: “¿Por qué?, ¿cómo te gusta eso?”. Pero justo a él sí le pasa igual lo mismo de que su mamá comparte la cuenta de él y de repente le p le salen canciones, o sea, de que le gusta mucho José José y y Luis Miguel y todo eso. Ajá, y de repente pone música conmigo y luego sale una canción de Luis Miguel y yo así de: “¿Por qué? O sea, ¿por qué estás escuchando eso?”. Y ya nada más así como que: "Eh-eh, fue mi mamá" y yo de que: “Ay, no”. Yo digo qué bueno que tengo mi propia cuenta para que no no se mezclen lo lo lo de él y lo mío, porque no, no podría. A ahí sí que no podría. <chuckles>
Ajá. No se mezclan con lo tuyo. <chuckles> Y se mezcla el algoritmo. <chuckles> Yo tampoco puedo, pero pues la quito la quito la cuenta y no sé cómo se vuelve a conectar otra vez, y ya es como de: "Ay, no sé qué hacer". Y luego me pasa eso de la vergüenza de que, ay, todos en Instagram queriendo compartir la música del año, de qué escucharon más, y que me sale una de mi mamá, y yo de: "No, ya no puedo compartir nada". <chuckles>
<laughs> ¿De qué salen? <laughs> Ay, qué risa. Oye, no, a mí no, sí me salen nada más las mías, que también nunca las comparto porque luego digo: "Ay, me van a juzgar muy fuerte", pero creo que, ah, es tipo de es tipo de que te hagas otra cuenta, ni modo. <laughs>
Ni modo. ¿Qué tipo de música a ti? Eh, no sé si tienes un artista que te guste mucho, o, ¿qué canciones te gustan escuchar más? Tu top 5. <giggles>
Eh eh Uy, mira, si te digo de mi top 5 de artistas, yo creo que me iría, a ver si me a ver si los puedo sacar ahorita. Me gustan mucho, bueno, para el principal, Justin Bieber, ya sé, la típica, pero bueno, no importa. Obvio, <giggles> me gusta mucho, eh, Justin, me gusta mucho Imagine Dragons, me gusta mucho hay un, no sé si lo conozcas, un artista se llama Lewis Capaldi, es música en inglés, es este
Un clásico. <chuckles> Ah, okey.
es ing es él es inglés, vaya, es británico, este también me gusta mucho de él. Mm, hay una banda italiana, pero que canta inglés, se llama Måneskin, también, me gusta, mm, también me gustan mucho de él y del cantante que ahora se fue como en solitario, este también
Ah, sí, está padre. Sí, Damon, ¿no? ¿Se llama?
eh, ah, s David, no, Damiano, Damiano, me gusta también mucho él y van 4 ¿Cuál otro te puedo decir? Mm, ¿quién sería? Pues Taylor Swift también me gusta mucho, o sea, son como que los que más escucho. Este
A mi también me gustaba mucho. Ándale. Ajá. Y está muy variado tu tu lista, ¿no?, porque es de rock a pop a música en español, italiano O sea, de de todo, es como como una rockola.
sí o sea, mi arti ¡Sí! Sí, o sea, y la verdad es que si te enseñara yo, o sea, mi mi playlist, o sea, si dirías como: "¿De qué hablas?" O sea, n es muy random, o sea, tengo música en inglés, o sea, de que muy feliz, muy depresiva, y luego tengo música en español, y que son de que de corridos, o, reguetón, o o, sea, no sé, es muy d d de banda, o sea, tengo una combinación, de repente sale una que otra de country, o sea, yo por eso en las fiestas nunca pongo mi playlist, porque digo, me van a juzgar muy fuerte por todo la combinación ahí, la me la mezcla tan rara de que es de una canción a otra, porque mi novio me juzga, entonces digo: "No, no, mejor pon las tuyas"
De todo. Todo revuelto, ¿no? Que no te juzgue la demás gente, ¿no?
Claro, entonces digo: "No". Pero sí tengo un mu gusto muy mar muy variado, este, y digo, no porque me guste, por ejemplo, me gusta Måneskin, pero sí sé que son como más de de rock, por así decirlo, pero no es un género realmente que consuma mucho, o sea, es como que nomás me gustó con ellos, entonces, siento que me pasa eso con varios artistas, o, solamente me gusta el artista, su estilo y eso, pero no el género en realidad el que está cantando.
Ujú. Sí. ¿Y nunca te ha pasado que te gustó una canción aunque no entendieras nada de la letra y la guardaras en tu playlist?
Claro, y eso me pasa con ellos, bueno, yo según yo, quise aprender italiano el año pasado, este, y justo por eso también di con ellos, porque buscaba como aprender pu según esto, por canciones, y di con ellos, y di con otros 2 artistas que son, o sea, 100% italianos, su música no no es en inglés, y y hay una que pues medio entendía la letra porque, pues, estaba medio estudiando el i el idioma, pero ya tengo casi 7, 8 meses sin estudiar el idioma, entonces ya no le entiendo, pero la sigo escuchando y digo de que: "No sé qué dices, pero de seguro tienes bonita letra, o sea, la sigo disfrutando, pero ya no sé qué dices, lo siento", <laughs> pero ahí está guardada.
<laughs> Tanto así, ¿eh?, tú sientes que el idioma, pues, afecta la emoción que transmite la música de, por ejemplo, esa canción que mencionaste, que no la entendías, pero si a lo mejor la canción, eh, suena muy feliz y qué tal si la letra esté, no sé, diciendo algo muy triste, ¿no?, y y uno, pues, no sabe.
Sí, oye, justo eso me ha me ha pasado con varias canciones que que tienen como que un ritmo superfeliz, o, al contrario, un ritmo supertriste y la letra, o sea, como que te habla como, no sé, como muy de mucha esperanza, o, de amor, o, felicidad o cosas así, y tu dices: "Pero ¿por qué eres tan triste, no?", o sea, uno esperaría que fueran, pues, canciones movidas y todo eso. Creo que también es también es por eso muy importante conocer lo que dicen las canciones, y el contexto para que cuando la cantes y alguien más la entienda, o, sepa de qué canción estás, eh, cantando, o, no te pregunte de: "¿Por qué, oye, por qué te gusta eso si habla de tal cosa, y, pues, nada que ver", ¿no? Imagínate que estuvieras cantando una canción de ruit ritual, o, no sé, y tú bien feliz acá. <chuckles> Es importante conocer.
Claro. Sí. Yo creo que mientras no sea en inglés, que la mayoría que lo que habla que te podría entender, ya las otras es como de: "Pues, no van a saber", ¿no? <chuckles>
Claro. <laughs> Sí, es que también es el problema de cuando te gustan canciones de en otros idiomas, o sea, porque a veces, como dices, nada más te atrapa el ritmo, pero no sabes de qué están cantando, o sea, o no sé, traduces la letra una vez, pero no se te queda y bueno, dices: "Ay, l bueno, ya sé de qué habla, no dice nada malo". O o, a lo mejor dices: "Y sí, dice algo que no me identifico", o, algo así fuerte, pero el ritmo está pegajoso y, pues, la sigues escuchando, pero bueno, nada más te haces como así como de: "Mm, si yo no veo no vale nada porque pues no sé qué dice, pero el ritmo está padre, ¿no? Nada más escucho el ritmo y con eso disfruto". <giggles>
Algo grave. Sí, a mí a a mí también me han gustado así muchas canciones de que, pues, no les entiendo, y actualmente sí me han llamado mucho la atención canciones que están en francés, no sé, me han gustado mucho, y sí he estado buscando, y creo que ya el al el algoritmo ya me tira así, canciones de que en francés y no les entiendo nada, pero ahí las voy agregando a mi playlist. <chuckles>
Ajá. <chuckles> Oye, pues también está padre porque vas aprendiendo el idioma, o sea, yo, por ejemplo, yo así aprendí inglés, yo aprendí inglés por por canciones. O sea, yo sí, o sea, yo yo fui como autodidacta, pero por canciones, ahora sí, canciones de, por ejemplo, de Demi Lovato, esta era chica Disney. Este, y por ella aprendí, o sea, ahorita en con sus canciones era eso de traducir la letra y como ir como relacionando, y con otra canción, y con otra canción, y ya de ahí me agarré. Entonces, igual te sirve mucho, o sea, el italiano que, pues, tiene mucho que ver con el español, también por eso también como que fui muy, ¿cómo se le puede decir? o sea, como muy natural el que me gustaban esas canciones, porque hasta cierto nivel como que le entiendes y lo que no entiendes, pues fui como traduciéndolo Exacto. Y me fue ayudando a conocer un poquito más de del italiano, o sea, ahorita que si me ponen, no sé, por ejemplo, un comercial en italiano, o sea, medio te lo puedo descifrar y solamente por por una canción, o sea, porque lo aprendí escuchando la la canción, entonces, igual francés o cualquier idioma, o sea, te puede servir súper bien para ir es una técnica, de hecho, para aprender el idioma.
¿En serio? Sí. Lo buscaste. ¿En serio? Ajá. Y sí, o sea, qué interesante de que a través de la música, eh, y que te llamara la atención otro idioma para aprenderlo, ¿no? Porque actualmente, eh, ya en YouTube puedes encontrar buscas la canción y ya la tienen traducida, no se haces nada del trabajo de ponerte a investigar, ¿no? Yo creo que por eso también, eh pues, ya nada más la gente no batalla, y o pues si si simplemente de: “Ay, pues no, yo no quiero aprender el idioma”. Entonces, yo creo que a ti te sirvió mucho, ¿no?, esa parte.
Claro. Sí, la verdad. O sea, yo lo empecé a aprender, tendría, ¿qué?, como unos 8 años más o menos, 9 años a lo mucho. Y pues tengo O hoy Sí, o sea, y también creo que eso me ayudó, o sea, que desde muy chiquita como que me interesé en eso y pues vi la forma de aprenderlo con el inglés y dije: “Pues de aquí soy” y ya. O sea, veintis veinti vaya <clears throat> Bueno, tengo 27. Entonces, o sea, de que tantos, <clears throat> veintitantos <clears throat> años después, <chuckles> este, lo o sea, sigo, pues, sí, o sea, mm, ya lo manejo súper bien, este, lo hablo, lo leo, lo escribo. Entonces, ya digo, no soy súper como de que nativa, no es mi idioma principal, obviamente, pero co me sirve mucho también porque digo Ajá y aparte vivo en frontera. Entonces, o sea, voy a Estados Unidos seguido y pues, sé que me defiendo, aunque sea un poco. Y creo que aunque no viviera en frontera, creo que, pues, es un idioma, pues, ahora sí que internacional.
Uy, sí. Emperece empezar de chica. <laughs> Se te da bien. Universal, sí.
Entonces, te sirve en muchos contextos, precisamente el inglés el francés, perdón, este, también es bueno, no sé si es internacional, pero sí se utiliza en pues, en eso de los tratados y todo eso, o sea, sí se utiliza en muchas ciudades. Entonces, creo que también estaría padre, eh, buscar canciones en francés, o, no sé, en alemán para empezar a bu si, y es
Investigar ahi. ¿Pero no te ha pasado como que alguna vez con una canción en otro idioma te engan te enganchó tanto que al punto de buscar más del artista, o de que: "Ay, me gustó mucho esa canción, voy a ir a buscar qué otras canciones tiene"?
Si, justo me pasó con un artista que el o sea, la canción estaba en inglés, pero me gustó mucho como que su voz y su sentimiento, pero creo que él es, de hecho, creo que es alemán. Sí, me parece que era alemán, este, y todas sus canciones eran en alemán, y yo decía: "Ay, no le entiendo", y no me gustaron. Osea, solamente me gustó esa que era en inglés. <chuckles> O sea, aunque eran de él en otro idioma, solamente conecté con la que cantó en inglés.
Sí, suele pasar algo de que nomás te llama la atención de una canción de ese artista, ¿no? Y, pues, ni modo. Y, pues, quería agradecerte, ¿no? Pues, por ca por compartirme todas estas historias, y la pasé muy bien hablando contigo.
Si. <chuckles> No hombre, muchísimas gracias a ti, el placer fue todo mío. Nos vemos.
Bye.